À, như vậy là bạn cũng khá là bận rộn, đúng hông? Vậy là mà mình cũng có 1-2 tiếng, nhưng mà mình nó trôi qua lo nhanh quá, mình hổng có tận dùng để mình dọn dẹp nhà cửa. Như vậy là bạn vẫn chưa biết cách sắp xếp thời gian mà, đúng hông? Thì bây giờ, bạn có cái món đồ bạn có có món đồ nào á, mà bạn không thể bỏ đi hông? Tại vì lì tại vì nhiều lý do khác nhau, thí dụ như là về pháp lý nè, hoặc là về tình cảm nó cứ cái m có món đồ nào mà đặc biệt mà bắt buộc mình phải giữ lại hông? Trong cái tủ đồ của bạn ừm, ừm. <chuckles>
Trời ơi, có chứ. <laughs> Thì đây mới chính là cái phần mà làm mình rối nhất nè. Thứ nhất á là quà đồ kỷ niệm á, quà sinh nhật, rồi, ờ, quà chia tay, rồi thư tay, rồi thiệp, các thứ, các thứ, thì <laughs> dù mình hổng có dùng á, nhưng mà vứt đi á thì thấy tiếc tiếc làm sao á. Có những món đồ á là mình không còn liên lạc với cái người tặng nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn nó là nhớ lại cả một cái giai đoạn á nên mình cũng khó là bỏ đi á. Còn về đúng rồi, thiệt luôn, giấy tờ với tài liệu á thì hóa đơn hợp đồng, giấy tờ ngân hàng, giấy tờ bảo hành thì mình sợ lúc nào đó mà mình cần á thì mình đã vứt đi thì nó phiền. Nên là mình giữ lại, ờ, gần như hết á, mà mình cũng hông có phân loại gì hết á bạn, thành ra cần tìm một cái giấy tờ nào đó thì, trời ơi, mình chắc mình cũng lật cả đống lên để mình tìm á. Còn về quần áo á thì: "Trời ơi, biết đâu sau này mặc lại", cái câu đó cứ <laughs> cửa miệng, có những bộ mà đúng, mình tăng hay là giảm cân á, thì hổng có vừa nữa nha, nhưng mà mình nghĩ á khi nào mình giảm cân á, hoặc là khi nào mình mập lại á chắc mình sẽ mặc, nên là cứ treo đó. Còn có những bộ đã cũ á thì từng là cái đồ mình thích cho nên mình cũng khó bỏ. <laughs>
Ừm. Ừm. Wow! Nhiều quá. <chuckles> Ừm. Tiếc tiếc, đúng hông? Ừm. Khó là bỏ đi. Nhiều quá, <chuckles> nhiều kỷ niệm quá. <chuckles> Ừm. Ừm. Phiền đúng hông? Ừm. <chuckles> Cửa miệng, đúng hông? Ừm. Không dám bỏ. <chuckles> Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Như vậy vậy hiện tại thì cái mục tiêu của bạn là gì? Khi mà bạn muốn là có cái lời tư vấn của mình, là bạn muốn là sắp xếp cái không gian của bạn nó gọn gàng lại? Hay là bạn muốn là bỏ bớt đồ đi để mình có thể là sống dễ dàng hơn?

Bạn ơi, dạo này á, mình có cảm giác á là nhà mình đang nuốt chửng mình luôn á, đi đâu cũng thấy đồ hết nha, quần áo thì treo kín tủ, sách với giấy tờ á thì chất đầy ra bàn, mấy cái hộp để tạm á mà để hoài hổng mở luôn. Mỗi lần nhìn quanh phòng á là mình thấy, trời ơi, ngộp thở, giống như mình hông còn chỗ để thở nữa Có hôm đi làm về á, người mệt rồi mà mở cửa phòng lại thấy một đống đồ chưa xếp nè, quần áo, túi giấy rồi linh tinh hết, mình chỉ muốn đóng cửa lại đi chỗ khác thôi chứ hổng còn một cái chút năng lượng nào để dọn hết á. Đúng rồi, nhưng mà hổng dọn á thì nó càng lộn xộn, mà càng lộn xộn đó thì mình càng mệt, rồi lại mua thêm đồ á là <laughs> để tự thưởng cho đỡ mệt. <laughs> Và cái vòng lặp á cứ thế lặp lại luôn á, nên là mình cũng rất là mâu thuẫn, một phần á thì trong mình rất là thích cảm giác nhà nó gọn gàng ít đồ á, nhìn vào nó nhẹ mắt, nhưng mà phần còn lại á thì bám víu vào từng cái món: "Trời ơi cái này kỷ niệm nè, cái kia biết đâu sau này cần nó, bỏ thì tiếc nè." Cuối cùng á thì
Ừm. Wow. Ừm, ừm. <laughs> Wow. Như vậy là quá nhiều đồ đạc, đúng hông? Ừm. Ừm. <laughs> Wow. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ồ, vậy cái nào cũng muốn giữ là hông muốn bỏ cái nào hết. <laughs> Ừm. Ừm.
Đúng rồi, cho nên cuối cùng á, đứng giữa cái căn phòng đầy đồ mà hông biết bắt đầu từ đâu luôn. Mỗi lần định dọn á là trời ơi, đầu óc quay cuồng: "Trời, xếp nào trước trời với cái nào trời!" Nên hôm nay mình muốn kể rõ hơn cho bạn nghe á để xem có cách nào gỡ rối từng bước được không á.
Ừm. À. Ô kê, ô kê, rồi mình hiểu rồi. Bây giờ sau khi mà lắng nghe xong cái tình trạng của bạn á, thì mình cảm thấy như bạn bạn đang bị quá tải đúng hông? Tại vì đồ đạc quá nhiều, đồ cũ, đồ mới rồi đồ chuẩn bị chuẩn bị sắp mua nữa, bây giờ mình không biết để ở đâu hết, nói chung là quá nhiều, và không biết sắp xếp như thế nào cho nó gọn gàng nhất, để nhìn mà nó thuận mắt nhất để mỗi lần về mà mình thấy đồ đạc nó gọn gàng, tâm trạng mình thoải mái mà, đúng hông? Thì, à, bây giờ để cho mình hỏi thêm nha, bây giờ bạn cảm thấy á là cái khu vực nào trong ngôi nhà của bạn là đồ đạc nó chứa nhiều nhất?
Đúng rồi. Chính xác luôn.